آآ، عايز أقول لك في كده أغنية لماهر زين اسمها "ناس تشْبِه لنا" الأغنية دي باحبها جدًا، فدايمًا لمّا باسمع آآ، حمزة نَمِرة أو ماهر زين يعني بيتكلّم في الحِتّة دي، آآ ن ناس تشْبِه لنا، هل فعلًا في حياتنا ممكن نلاقي ناس شبهنا، ناس نفْس طريقة تفكيرنا؟
آه. إمم. صح. على فكرة أنا باحب الأغنية دي جدًا على فكرة، وفعلًا بالاقي ناس فعلًا، آآ، آآ شبهي فعلًا بي وبي وبينطَبِقوا عليَّ وعلى مواصفاتي. إيه؟
آه. طَب الناس دي نلاقيهم إزاي نلاقيهم إزاي ونعرَف إن الناس دي فعلًا شبهنا إزاي؟ لأنه خصوصًا ف إحنا في عالم كلّه تمثيل في تمثيل، فإحنا نقدَر نلاقي الناس دي إزاي؟
أيوه. بُصّ، لمّا تل تلاقي الناس اللي زي دي، لمّا تلاقي نفْسك كده وقِع وقَعت معاهم، هُم فاهمينك من غير ما تشرَح حاجة ومن غير ما تقول حاجة. لما تحس إن هُم فاهمينك، فاهمين في كيميا كده chemistry ما بينكم و ما بينك وما بينهم مش محتاج تقول، مش محتاج تتكلّم، أنت على طول تلاقي لمّا ي بتضحَكوا مع بعض وتلاقي ال ال الألشة والإفّيه قبْل ما قبْل ما تقوله وهو فاهمه، هو ده كده، تحس إن في كيميا ما بينكم، هنا بقى بتلاقي ناس فعلًا، آه شبَهك فعلًا.
آه. آه. ده كده فعلًا خلاص إحنا لو الموضوع ده حصَل، إحنا كده طبّقنا الأغنية، إحنا لقينا ال لقينا الإيه
آه بالضبط كده، أيوة وعلى فكرة الأغنية دي باحبها فعلًا يعني باحبها جدًا بتاعة ماهر زين، آه <chuckles>
لا هو أغ ده حقيقي فعلًا أغانيه كلّها جميلة، بس آآ، أنا برضه عايز أعرَف آآ، أنت في حياتك
آه، آه. إمم.
قابِلت الناس دول إزاي وم مش أ مش مش معنى السؤال كده بالضبط، أول شخص قابِلته لو أنت فاكره قُل لي آآ حسّيت إزاي إن هو شبَهك؟ الموضوع مشي إزاي؟ هو أكيد مش أول ما بتشوفه بتحس بكده، أنت الموضوع بييجي إزاي؟ واحدة، واحدة، بتقيّم الموضوع إزاي؟ بتوصَل للقِصّة دي إزاي عشان تعرف توصَل لإن هو فعلًا شبهك؟
إمم. آه. إمم. بُصّ، بل مثلًا ل ل يعني عارف اللي هو إيه، أنا قابلت واحد صاحبي في الكُلّية، ده صديق عمري لحد دلوقتي و وعياله اصحاب عيالي ومراته صاحبة مراتي وهو صديقي، حتى وأنا مسافر أو أي حاجة، الراجل ده أنا ما باطلُبش مِنُّه أي حاجة غير لما يحقّقها لي. فعلًا صديق بمعنى الكلمة والحرف يعني آآ، ده من ده صاحبي من أيام من أولى كُلّية، من أولى جامعة آآ، عايز أقول لك يعني لقينا لقينا نفْسنا كده في إنسجام ما بيننا مش طبيعي، بنتكلّم كده و و وأنا عايز أقول لك حاجة، م يعني أنا فعلًا لما بآجي أقول حاجة بالاقيه بي فاهم أنا عايز أقول إيه، فاهم قصدي إيه، بي آمم، آآ يعني باحس إن أنا معاه باتكلّم براحتي آآ، مش محتاج أشرَح، مش خايف من حاجة، استريّحت له، فعلًا لقيتني باتكلّم معاه من تاني يوم أو تالت يوم وباقول له بقى على مشاكلي ونفسيّتي واللي حصَل لي بقى في الثانوية واللي حصَل لي مع مش عارف إيه، وباحكي له بقى الناس اللي قابِلتهم والبنت اللي حبيتها في المدرسة وقِصّة كبيرة، لقيت نفْسي باقول له كلّ حاجة يعني.
إمم. ما شاء الله. إمم. ياه! إمم. إمم. إمم، إمم، إمم. أيوه. آه. أ ياه! أ هي دي، برافو إن أنت على <giggles>